Ah, ano, kapag ganyan 'no, na halimbawa, may nag nag-away kami tungkol sa halimbawa na lang, yung nabato mong nabato mo yung mukha niya sa ano 'no, sa batuhang bola 'no, parang, ah kung pano mareresolba siyempre ano, eh, parang sasabihin ko, "Uy pasensiya ka na kasi ano, eh, ah, ano 'to? Siyempre gusto ko lang naman na ma kami na yung maglalaro diyan, parang kayo naman yung mambabato." Parang ayon sasabihin ko sa kanya na ano na, ah, na-e-excite din naman ako na, ako naman yung tatayain, ganyan. So, may mga ano parang kapag ganon, parang mareresolba mo siya. So, yung mga bata naman kasi dati parang, um, saglit lang na ano, oras, bati na ulit sila, halimbawa, nagyaya na ng bagong laro na "Tara laro naman tayo ng ano, ng agawan base," mga ganyan. So, ma maw kakalimutan na nila yung mga pagtatalo, hindi naman din, ah, tumatagal yung pagtatalo talaga kapag dating sa ano, eh, sa ganyang mga pagkakataon, kasi siyempre parang ang ang mindset lang natin lagi sa ano, lagi na tayo nasa labas, lagi tayo siyempre 'yon lang yung pagkakataon na makakapaglaro talaga tayo sa labas. So hindi na natin sasayangin yung chance na i-ano natin yung sarili natin sa mga pagtatalo 'no. So, ganon parang ganon lang, tatawagin lang namin siya, "Tara pu" Kasi minsan kapag may nagtatampo sa amin oo, kapag may nagtatampo kasi sa'min, it's either ano 'yon, ah, uupo lang 'yan sa tabi o kaya hindi isasali tapos ang gagawin namin, tatawagin namin siya ulit, "Tara laro na ulit tayo ng iba naman laro," kasi baka, ah, mag-away na naman ulit pagdating s 'pag 'yon ulit yung laro na lalaruin namin. So ano 'yon, maglalaro na lang kami ng iba pang laro. May mga ano din, kagaya ng, um, 'yon nga yung tagu-taguan tapos yung yung agawan base, yung mga ganyang laro. Usually, ganyan kasi mga nilala yung tagu-taguan magandang laro siya kapag ano, eh, kapag madilim tapos brown out. 'Yon yung mga usually talagang nilalaro, eh. Ayon.
Hmm. Laro. Oo. Oo, ganyan. Oo. Oo, sabagay. Hmm. Korek, tama naman. Oo nga. Okey na uli. Hmm. Oo. Yon. Tama. 'Yan. Waha Oo, totoo' yan. Takutan 'no?
Oo, totoo. Tapos yung magtatago ka do'n sa ano na, sa bahay niyo na 'no? Hahanapin ng taya tapos wala na pala silang kasama, wala na silang kalaro, nasa loob na ng bahay lahat. Ayun yung mga nakakamiss talaga no'ng bata, eh. <chuckles>
Hmm. <chuckles> <chuckles> Hay naku.